Evet, çok tü çok etkilendim ve dedim ki ya bi ben bunu yapmak istiyorum sanırım. Akş aynı gün akşam gidip, eee, aileme dedim ki ben bağlama öğrenmek istiyorum. Aaa tü onlar da şaşırdılar. Çünkü benim hani Türk halk müziğine bir ilgim olmadığını biliyorlardı ve belki annem, eee, annemlere desem ben gitar çalmak istiyorum ya da ne bileyim keman çalmak istiyorum desem a aynı şekilde yaklaşmayacaklardı. Aaa ay aynı
Hı hı. <chuckles> Hı hı. D evet. <chuckles> He, ortaokuldaki çocuğun ne işi var bağlamayla diye düşünmüş olabilirler bile, değil mi? <chuckles>
E eee, evet bağlama deyince onlar da çok, aaa, ş ho ho hoşlarına gitti ve tamam dediler. Hemen ayarlayalım işte bir tane bana hoca buldular işte ho hocayla tanıştırdılar işte, aaa, ııı, ımm İşte daha sonradan o hocayla işte ders yapmaya başladık vs. Eee, ya, o hocada, eee, o hocayla da çok güzel bir bağlantı kurduk. Birbirimizi çok sevdik. Eee, ondan çok şeyler öğrendim. Hat eee. A Hâlâ hâlâ görüşüyoruz. Evet, yani, eee, kendi şehrime gittiğimde sürekli ziyaret ediyorum. Ya tabii bir süre sonra g eee, gitara döndüm. Onun kadar, aaa, ileri seviyeye taşıyamadım bağlama çalmayı ama o her zaman bana çok destek oldu ve çok yetenekli olduğumu düşünüyordu. Hatta şöyle komik bir hikâyemiz var onunla.
Hı hı. Hâlâ görüşüyor musunuz bir ihtimal? Çok güzel. Hı hı.
Imm, işte, ııı, bağlama çalmaya işte ti başladık, bana öğretiyor. İşte ilk hafta böyle denedi. A, güzel, aaa, yeteneğin var. Eee sana bir tane bağlama alalım.
Bu arada dersleri nerede yapıyorsunuz? Evde mi yoksa hocanın bir stüdyosu vs. mi var?
Hı hı. Eve geliyordu. Aaa, ço cı ya, yakındı bizim komşumuzdu. Eve geliyordu. Bizim öyle bo bir büyük bir evimiz vardı ve orada da uygun bir odamız vardı. Oraya geliyordu. İşte başladık ve sonra bana işte, eee, bağlama alındı. İşte birkaç hafta geçti. Aaa, işte tabii aynı zamanda notaları falan da yazmak için, aaa, teorik ders de yapıyoruz. Sadece böyle pratik, aaa, ç ç çalmıyoruz.
He, eve geliyordu. Hımm çok güzel. Hı hı. Hımm. Bayağı yazmalı falan bir ders yapıyorsun yani.
Evet evet ya o derslerden biri o derslerden birini yaparken fark etti ki ben sol elimle yazıyorum. Dedi ki <chuckles> evet ben solağım ama hani bilmiyorum ki yani hani müzik aleti d aaa, solak ya da sağlak olunca bu bir etken olduğunu bilmiyordum yani kesinlikle.
A! <chuckles> Salaksın. Hı hı. Bir fark oluyor muymuş peki? Yani nasıl bir fark yaratıyor ya da?
Ya Dedi ki oğlum sen dedi ama aradan böyle bir öğrendim ben. İlk böyle işte ritim atmayı f te te temel şeyleri, aaa, c öğrendikten sonra Aaa, sağ el tekniği, sağ elle yaptığın şey, eee, ritim oluyor. Yani, eee, şe perdelere basmak değil de, eee, tellere vurmak, eee, ş ritim tarafı oluyor. Aaa
Ritim atmak ne demek bu arada? Hımm. Hı hı. Bambaşka bir dünya işte, çok güzel gerçekten.
I